Ah, betul sih, betul, udah erat lah ya Kak ikatannya dia.
Seru kan <sniffs> udah erat. Nah, kalau, eee, ay eee, apa digital h harian kamu tuh yang se biasanya suka kamu lihat atau suka kamu apa pokoknya kegiatannya apa aja tuh Kak biasanya yang didetil? Hmm. Apa tuh?
Mmm, pas banget sih Kak karena kan, eee, di k era sekarang kan memang udah digital tuh erat banget lah sama kita ya mungkin karena apa-apa tuh serba udah digitalisasi kayak gitu. Kayak kalau aku tuh biasanya tuh banyak Kak. Aduh, bisa kayak biasa jadi hiburan, bisa jadi buat heeh, sarana komunikasi, bahkan aku kerja pun juga pakai digital sekarang karena kerja remote.
Iya iya. Iya, betul, heeh. Oh. Oke, dari segi hiburan ya, heeh. Oh, ya, betul betul, itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, eee, itu digital itu nggak lepas ya. <chuckles>
Mmm. Bisa dibilang kayak gitu sih jadinya, karena kan aku pertama kerjanya remote jadi aku bangun tidur aja tuh setelah aku kum iya, setelah kumpulin nyawa gitu-gitu kan langsung buka media sosial nih mau lihat kan kayak kerjaan aku gimana, eee, komunikasi gitu, Kak. Terus
Iya iya iya. Ah hah. Langsung buka. Jadi yang buka duluan itu tentang ah, oke oke oke oke. Oke oke oke. Jadi yang pertama kerjaan ya, Kak, yang dilihat ya? Info tentang kerjaan. <chuckles> Oke, cuan cuan. <laughs>
oh, iya, betul. <chuckles> Belum mung kan ngemil namanya udah udah tua ya jadi udah orientasinya tuh nggak main lagilah sekarang kita duit gitu kan. Jadi heeh, udah udah, eee, apa, setelah aku kerja itu kadang kalaupun deket, ya tadi gitu aku kayak, eee, scrolling-scrolling, konten-konten media sosial, atau main game online juga sering kan. Nah, bahkan ya Kak aku pun kalo kayak i bener bener, bahkan belanja aja tuh aku juga pakai digital sekarang, udah jaranglah pergi langsung ke toko langsung gitu, lebih seringnya juga paling marketplace gitu.
Iya iya. Ah hah. Mhm. Oh, oke. Oh, oke, denger-denger lagu kali ya di situ ya, ah hah, pokoknya b yang oh. Oke oke oke. Oke oke, iya, betul. Dulu untuk cari info tentang eee, sekarang Kakak kuliah apa s kerja?